Ujú. Sí, claro.
Entonces, por 10 minutos de este enojo, yo yo ando todo el día estresada y cansada exacto, entonces, no sé, por favor, ros d no sé qué me podrías aconsejar, porque de verdad esta situación me tiene y, pues, es algo muy recurrente, ¿sabes?, entonces, eh, necesito de verdad una solución.
<chuckles> Sí, ya te arruina el día, ¿no?, ujú. Ujú. Pues, mira, l eso de de alejarse la verdad es que creo que podría ser una buena buena manera de empezar, pero tal vez también tener como métodos más, em, mira, a veces suena así como que: "Ay, sí, de que qué chistoso y los hippies y bla, bla, bla", pero es que esas cosas funcionan ultimadamente. Contar, eh, enfocarte solo en tu respiración, enfocarte solo en un o en un objeto en el cuarto, que, u o sea, la verdad que para mí <clears throat> pienso que eso sigue siendo como alejarse, ¿no?, como alejarse un poco mentalmente de la situación, tal vez no lite literalmente de que: "Ay, me voy y doy el portazo y y adiós y y te mando a volar", pero sí es como hasta disociarse un poco, ¿eh?, o sea, creo que disociarse funciona como para lidiar con con el enojo, como que de verdad ignorar un poco la situación en tu cabeza, decir: "Ah, yo estoy chill, ¿sabes qué?, ya ya lo arruinaste, ya no hay nada que pueda hacer". O sea, también darse cuenta que.
Sí.